А знаешь, у меня есть, э, такая, а, проблема. Э, даже, может быть, э, не проблема, но она меня волнует. Даже не знаю, проблема это или нет. Ну, в общем, а, я проживаю, э, за границей, и на данный момент у меня нет, э, стабильного финансового дохода. То есть, э, я, э, работаю, а, бровистом в своей стране, э, делаю брови, долговременные укладки для бровей и так далее. И вот, э, сейчас, э, м, у меня такая как проблема, что клиентов, а, постоянных нет, э, потому что в этой сфере такая есть проблема, что люди, а, отменяют свои записи. И то есть вроде бы ты рассчитываешь на какой-то доход и, например, у тебя за час могут всё отменить, и как бы у тебя клиента нет. И то есть, в принципе м-да. И, в принципе, очень трудно наработать, э, также клиентскую базу какую-то. То есть, э, не то что даже, э, конкуренция, просто в моей стране, наверное, это только в странах России, СНГ принято, что нужно, там, постоянно ухаживать собой, там, постоянно каждый месяц какие-то бьюти-процедуры делать. То есть, а, а в загранице к этому относятся проще. То есть могут, э, сделать себе брови, и, например, ну, чере только через 6 месяцев, например, э, вернуться либо раз в год вообще, либо по каким-то праздникам. То есть, ам, какой-то такой вот стабильности, а, нет. И, э и у нас сейчас тоже такой мир, что, э, всё всё на финансах завязано. И, м, в этом плане, да, мне очень, э, сложно. То есть у меня есть, э, небольшой доход от моей, а, квартиры, которую я сдаю, но, а, этих денег не совсем достаточно, потому что если их конвертировать, то, а, сумма не такая большая выходит. Вот.
Ну да, действительно. Неприятно. Хм, есть такое. Мгм. Мгм, понимаю. Мгм.
И, <exhales> э, это очень грустно, на самом деле. Вот, и я, может быть, хотела послушать, э, тебя, какое-то, возможно, сочувствие и, может быть, какой-то, если у тебя есть, совет.
Конечно, твоя ситуация очень понятна. И действительно, мир в наза в настоящее время очень нестабильный, неопределённый, и много людей тоже, э, сталкиваются с проблемами переезда и трудностями эмиграции и как бы адаптации в новой стране. Ам, но давай немножко уточним детали по поводу твоей ситуации. А, вот, э, ты, например, упомянула то, что очень сложно наработать клиентскую базу, да? Но, возможно, стоит больше сфокусироваться на, например, клиентах из, э, твоей страны, может быть, из стран СНГ. Потому что, наверно, их тоже довольно-таки много, а, в том месте, где ты сейчас живёшь. И как раз-таки эти люди, возможно, стали бы твоими постоянными клиентами, то есть которые бы приходили, а, почаще, не раз в полгода, а раз в месяц, чтобы обновлять процедуры. Вот, э, как ты думаешь, можно, например, э, если ты пользуешься "Инстаграмами" или другими сетями для, а, привлечения клиентов, как-то вот, может быть, таргетировать в, э, э, эту зону стран СНГ?
Мгм. Да. Мгм. Мгм. А, на самом деле, да, у нас есть небольшое такое сообщество, и, о, у меня, а, были клиентки из этого сообщества, но, а, видимо, то то ли из-за каких-то тоже, каких-то, может быть, своих финансовых трудностей, то есть также они то приходят, то нет. Вот, например, а, у меня была, а, клиентка, она ко мне, а, ходила, ей, а, нравились процедуры, она всегда давала обратную связь и также, э, в нашем сообществе писала комментарии, что ей понравилось. Но в последний раз она у меня была, э, ровно год назад. То есть и всё. И то есть, хоть она и писала, и е ей понравилось всё, но, видимо, то ли потому что, м, у нас такая тоже проблема, что, а, в, э, моём городе нь э, нет такой системы общественного транспорта, например, как, а, а в России, как-либо в СНГ. То есть и у нас, а, эт получается, как вот, э, по типу, возможно, а, США, хоть я не в США живу, но по типу США. Что, а, вот есть какие-то участки, то есть и нужно постоянно передвигаться на машине, то есть а город не город не урбанизован так вот, э, что вот и есть общественный транспорт, можно легко добраться и, возможно, тоже из-за этого, что, может быть, м, я живу не совсем, м, может быть, удачной локации, то есть, а, и, м. А, например
Ого. А, ясно. Мгм. Без машины сложно. Мгм. Да. А как ты сама считаешь, э, твоё местоположение, оно удобно дох для клиентов? Или можно было прямо, с например, специально попробовать опросить, а, что они думают и удобно ли им добираться, так, если в, э, довольно-таки дружеских отношениях нахо м, вы находитесь. Как ты думаешь?
М, возможно, но, э, просто я работаю, получается, на дому. И, э, у меня какой-то студии, возможности, например, э, снять нет. И также то, что, а, нужно же до неё также добираться, если ко куда-то, например, в центр эту студию перенести на общественном транспорте. То есть, а, у м также вот у меня нет возможности на общественном транспорте добираться, потому что вот, э, у нас это не развито. А водительских прав у меня пока что нет, но в процессе. <chuckles> То есть, и поэтому я ограничена. То есть, я могу работать, э, только дома, и, то есть, э, клиентки, они также ко мне добираются на машине. Э, но, видимо, может быть, то ли из-за лени, то ли из-за того, что также у у клиенток, э, своя жизнь, у многих дети, то есть, и, возможно, нехватка времени также. Да. И, то есть, э, возможно, из-за этого, то есть, и, наверно, какая-то, может быть, а, лень, и всем хочется что-то близко к дому. Но опять же, всем невозможно так ведь угодить.
Ага. Мгм. Время сложно найти. Мгм. Понимаю. Да? Да, ты права. Действительно, здесь уже не твоя вина, что кому-то удобно добираться, а кому-то неудобно добираться. Ну, м, хорошо, если тогда, а, с этой точки зрения, мы сделать ничего не можем, например, можно рассмотреть, э, другой вариант. То есть, когда, м, получается, что у тебя нехватка средств, тут либо, э, нужно экономить начинать, либо больше зарабатывать. Ну, то есть чтобы <chuckles>
М-да. М-да.
Да, и если, например
Ну, это палка о 2 концах, <chuckles> потому что возможности зарабатывать, то есть у клиентов у меня не так много, и, как бы, в принципе, откладывать из этого тоже особо не получается. И также я, э, примерно, ф ну, наверно, может быть, месяца 3-4 назад пробовала, а, рядом со своим домом попробовать посотрудничать с одной бьй э, студией красоты. Ну, то есть, э, у них, э, брови делать. Но мне предложили не совсем, э, выгодные, а, условия по, а, оплате, э, места. Плюс они даже не предоставляли мне ни, а, с ни рабочего места, так, э, так называемого, то есть ни стола нормального, ни стула нормального. То есть я это всё привезла привезла в эту студию из своего дома, ну, то есть из моей, а, комнаты, где я занимаюсь. И, э, то есть, эм, у них ан только салон недавно открылся, и, то есть, нь нь ко мне не так много приходило от них, то есть ко мне больше приходило именно от меня клиенток. И то есть я так подумала: смысл мне, э, платить, э, так, ну, как бы, достаточно высокую стоимость аренды, если мне не предоставляют ни нормального места, ни нормальных, э, ни нормальных условий? И плюс, как бы, клиентов особо от них тоже не приходит. И плюс я ещё сама платила, а, таргетированную рекламу, то есть чтобы она, э, хозяйка салона, включала мои, э, вот эти услуги в свою рекламу, и я ей за это ещё доплачивала. То есть, э, в итоге полу ну, я не совсем, м, поняла, в чём моя выгода, <exhales> и я оттуда ушла.
Мгм. Ага, м. Мгм. Да, понимаю. М. Да, м, мне кажется, это правильное решение было действительно. Потому что часто салоны просто, скажем так, наживаются на мастерах, а, как бы, никакие бонусы <chuckles> от салонов в итоге мастера не получают. Ну да, не очень удачный опыт с этим салоном.
М-да. Плюс я привела своих клиентов, получается, и несколько я знаю, м, девочек точно, э, ходят к ним. То есть, э, как как раз таки потом, ну, стали тоже к ним ходить на какие-то, а, дополнительные, там, услуги, которые салон этот оказывал. То есть они пришли от меня, то есть, а мне от них, э, особо ничего, ну, то есть никакой выгоды не было.
Мгм. То есть получается наоборот, э, вроде бы студия должна, да, как-то тебе привести новых клиентов. За это, в общем-то, и платишь, наверно, студии аренду. А в итоге получилось, что, наоборот, ты предоставила студии своих клиентов. Да, конечно, это неприятно.
Да. Да. Да. И плюс реклама, которую я оплатила дополнительно, она вообще никак не сработала. То есть и поэтому, да, я пока что у меня как, э, рыба об лёд <chuckles> в этом плане очень, э, сложно, э, какой-то источник дохода, то есть чтобы вот была какая-то определенность. Пока что у меня полная неопределенность.
Мгм. А ты пробовала сама, например, э, больше тоже продвигать себя, скажем так, может быть, э, вступить в, м, побольше в э, различные телеграм-каналы, например, тоже русскоговорящие, где можно рекламировать, например, свои услуги?
М. М-да, я на "Фейсбуке" себя размещаю, то есть, э, э, бесплатно. У нас есть всякие комьюни ну, соб сообщества, то есть куда можно, а, свои публикации выкладывать. Э, то есть, да, я выкладываю, ну, когда-то они срабатывают, когда-то нет, потому что большая конкуренция, много кто там публикуется. Из-за этого, наверное, эти публикации теряются. Я вот хочу попробовать таргетированную рекламу, возможно, запустить в "Инстаграме". То есть это да, я хочу.
Ага. Да. Да, мне кажется, можно попробовать различные площадки, не только "Фейсбук", но да, и "Инстаграм", и в телеграм-каналах. На самом деле тоже можно просить, например, своих клиенток э: "Пожалуйста, можете написать хороший отзыв". Действительно, если им всё понравилось. Хороший, честный отзыв. И это, мне кажется, должно действовать на других участников, которые, например, тоже ищут мастера.
Мгм. Да. Да, конечно. Да, согласна. Это хорошая реклама, ра э, такое, как сарафанное радио.
Мгм, мгм. А ещё, может быть, можно посмотреть в сторону того, чтобы немножко расширить область. То есть быть, н например, не только бровистом, но и другими косметическими бьюти-процедурами заниматься.
М, да, это интересная идея. Да, я тоже об этом, а, задумываюсь. Возможно, просто на какую-то другую область переключиться более, более денежную.
Как ты думаешь? Да, например, мастер маникюра очень востребовано до сих пор. И, э, м, да. Поэтому если расширить, наверно, область, это могло бы привлечь больше разносторонних клиентов.
Да. М. М-да. Спасибо большое тебе, что ты меня выслушала. Мне было очень важно как-то выговориться, потому что это у меня очень такая больная сейчас тема. А, спасибо за твою поддержку, что ты меня поддержала и послушала.
Да, конечно. Удачи! У тебя всё получится, я уверена.
Спасибо.